Ah okay, quindi diciamo sei diventato quasi un esperto di <chuckles> di videogiochi. Okay, e qual è il diciamo, il videogioco che ti piace di più? A anche lo stile, ecco appunto, uhm, che, mhmm, ti rappresenta forse meglio.
Eh dai, penso di sì. <chuckles> In questo caso, allora, diciamo che è difficile, perché potrei cambiare risposta di mese in mese, però, ehm, proprio per risolvere questo problema qui, io do 2 risposte. Una risposta chiamiamola, ehm, di cuore e una risposta è di testa, che quindi chiamiamole, ehm, raziocinio contro, insomma, sentimento. Se dovessi risponderti con il cuore, ti direi appunto Retchet& Clank, perché è questo gioco, chiamiamolo d'azione, dove sei una sorta di Ranger Galattico, gne che devi andare a esplorare i pianeti, s fermare i cattivi, sparare con armi assurde, insomma tutte stile un po' fumettoso così, che mi ha proprio in un certo senso segnato anche proprio per il suo stile artistico, perché io da bambino disegnavo spesso robe che hanno a che fare con lo spazio, tipo, non so, pianeti, astronavi, robot, armi, ste cose così, e mi piaceva proprio perché è stato quel gioco a trasmettermi queste sensazioni, capito? E quindi mi ha diciamo, uhm, rimasto affascinato. E questo gioco continua a uscire ancora adesso, quindi diciamo è un gioco abbastanza longevo, ogni 3, 5 anni, esce un nuovo gioco e io compro subito, immediatamente, senza aspettar esa subito, perché fa proprio parte di me ormai.
Mh-mh. Ah-ah okay, va bene. Mh-mh. Okay. Mh. Mh, okay. Okay. Ah. Bello. Mh. Eh okay. Mh-mh. Ah okay. Interessante. Mh-mh, mh-mh. Mh. Ah. Ah, <chuckles> la nuova versione. <laughs> Okay, okay. Va beh sì, insomma sono passati, uhm, un bel po' di tempo, però sei molto legato, ecco forse anche quelli che sono i ricordi, insomma, a questo gioco, quindi è molto bello. Mh. E qual è l'altro gioco invece di cui mi parlavi?
Sì. Ah giusto. L'altro gioco, ehm, diciamo che rientra nella categoria, ehm, giochi di ehm, di testa, ecco, si basano sul fatto che ovviamente crescendo ho raggiunto una mia maturità a livello di gusti e anche di giochi che ovviamente trattano tematiche e meccaniche di gioco un po' più complesse rispetto a Ratchet& Clank. E di conseguenza si inseriscono diversi giochi chiamiamoli da d'azione fantasy, tipo ad esempio God of War, oppure anche Warframe, c'è anche Elden Ring, e quindi lì diciamo ce ne sono tanti. Ah giusto, anche Deus Ex non è affatto male, quindi diciamo sono giochi più maturi, con una trama e una storia natura, meccaniche di gioco più complesse, che richiedono anche un certo, ehm, impegno da parte tua se lì vuoi andare avan se li vuoi portare avanti, perché altrimenti sono tosti.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. Ah. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah, okay.